Aí, a gente começou a ir bem longe, sabe, já estava bem longe, eu já nem eu já nem sabia mais lá onde a gente tá, onde a gente estava, no meio do mato, e fomos estrada de estrada de terra, né.
Uhum. Uhum. Confundi. Meu Deus! Gente! Só vocês, não tinha nenhum outro adulto de repente, algum suporte em casa?
É, aí Não! Nada, não. Não, nada, não quero. Aí, <chuckles> aí nós fomos tal andando, e aí conversando e tudo muito lindo, de repente, o cavalo de uma da das meninas, dispa ele eles disparam, não sei por que se assustou, o que que aconteceu.
Gente! Então Hum. Uhum. Uhum.
Quando o cavalo dispara, ele vai muito rápido né, assim muito pega uma velocidade. Aham.
Sério? Uhum. Certo.
E aí, o o meu cavalo resolveu seguir o cavalo da né, da das minhas amigas.
Meu Deus! Gen o que estava muito rápido?

Então, eu aprendi que olha, eu acho que a gente tem que eu acho que a gente tem que aproveitar, sabe, essa fase, essa essa esse lado por mais, é por mais difícil que, né, pareça, mas é engraçado, essas lembranças ficam. Eu não esqueço de jeito nenhum, foi muito além de ser engraçado, foi difícil. <chuckles>
Hum, bacana. Hum, uhum. Olha, serviu pra você le hum, dar risada, né é, serviu para dar risada, serviu para celebrar. Muito legal. Ah, eu gostei, gostei, gostei, bacana. Bacana você ter compartilhado esse perrengue de viagem engraçado. Muito obrigada. <laughs>
É. Foi um eh, exatamente. E a gente junta. Eh, ah, legal, também gostei. <chuckles> <chuckles> Obrigado você. Tchau, até mais. Tchau, tchau.
Até mais, tchauzinho.